May mga ginawa ka bang hakbang para maibalik sa'yo yung pera mo, o hinayaan mo nalang talaga, wala na talaga?
Mhm. Wala na, eh, kasi parang hindi ko na rin alam natakot na din ako parang ganun kasi tulad niyan oo natakot na 'ko parang hindi ko alam gagawin ko parang ganon. Tas ang ginawa ko nalang pina-report ko sa mga kaibigan ko 'yung profile nu'n, tas pina-block na rin, kasi blinock ko na rin siya ganiyan. Tas nung kinilatis ko, ma malaman-laman ko, ah, may na ano nga ako may nakita nga akong ganon na klaseng tao nga na parang 'yung pinakita niya kasi sa'king valid ID 'yun pala in-scam niya, kinuha niya dun. Kaya sabi ko na oo. Mm, kasi ko "Grabe naman pala 'tong scammer na 'to napaka, ah, diskarte naman," sabi kong ganun.
Ah, okey. Mm. Oh, okey. Oo. Mm. Ah, peke 'yung ID na ano niya talaga na pinakita niya sa'yo, okey. Oo, talagang medyo sanay na pala na, bihasa na pala sa panloloko, oo. Okey.
Sanay na talaga 'no? So 'yun na wala naman akong ginawa hinayaan ko na lang gawa ng natakot na din ako, medyo na-trauma na, eh, na-trauma, sabi ko, "Ate sige okey lang thankful pa rin wala nangyaring masama sa akin." Kasi nga ng time na 'yun, ah, may meetup pa siyang sinasabi, eh, ganun, eh, kaso malayo kasi, so parang hindi ka talaga mag-go go, sabi ko, "Okey na din 'yun eh parang" mm. Tsaka siyempre isipin mo, "Ah, gusto pa mag-meet-up, ah, para talagang totoo 'to, ah." Basta 'yun na hanggang sa parang hinayaan ko na lang siya at, at least nagkaroon ako ng lesson, ng aral na next time alam ko na aware na ko, ganun.
Mm. Mm. Oo. Ah, kasama sa diskarte 'yung ano, 'yung ganun, okey. Mm. Oo.